Parliamo oggi di sfide: <clicks tongue> qual è stato un momento della tua vita in cui ti sei detta che era il momento di cambiare e di rivoluzionare un pò?
Allora, forse l l momento più importante per la mia vita quando esa sì, sì, sì, quando, uhm, nel 2014, ehm, stavo vivendo, uhm, un periodo in cui, mhmm, praticamente mi dedicavo solo al lavoro perché mi era stato, uhm, affidato un hotel che, ehm, rischiava di, ehm, fallire e quindi era già 1 anno e mezzo che lavoravo senza mai prendere un giorno libero né nulla, e effettivamente già l'hotel lavorava benissimo non aveva più problemi però, ehm, il mio corpo ni aveva iniziato avere n diciamo una risposta negativa a ad a tutti gli alimenti, anche rifiutava avevo il rigetto anche dell'acqua, per farti capire. E in quel momento, uhm, vennero a visitarci all'hotel una coppia di amici tutti abbronzati, che duv tornavano da, uhm, una settimana di vacanze alle Canarie. Io, ignorante in geografia, lo ammetto, ehm, non sapevo neanche dove fossero e c e cosa fossero queste isole Canarie, ehm, poi parlando con loro, sai, mhmm, ti viene poi la sera ti metti lì al computer, guardi le foto, vedo queste spiagge meravigliose, questi, ehm, piatti di cibo incredibili, al che il lo stesso giorno acquistai <chuckles> un volo <chuckles> e dopo una settimana, ehm, avevo qu già questa vacanza, no, ehm
Mh-mh. E Caspita. Mh. Vero. Okay.
lì per lì era semplicemente, uhm, "Okay prendono le vacanze," perché anche lo stesso medico mi aveva detto mhmm, esatt però arrivando lì ho non so cosa è accaduto sinceramente, non saprei spiegartelo a parole, è stata proprio come una sensazione di liberazione, di un cambio del chip, ehm, continuavo comunque a lavorare, ovviamente mi ero portata il portatile e tutto però, ehm, non so esattamente cosa ha scatenato questa, uhm, reazione dentro di me, però qualcosa accadde, tanto che decisi che, ehm, la mia vita doveva proseguire nelle isole Canarie e non sarei più tornata a vivere in Italia. <chuckles> Eh, sì. <chuckles>
Perché ne avevi bisogno. Okay. Ovvio. Okay. Beh, è stata una decisione sicuramente non è stata solo una sfida, ma che sfida! Decidere di, ehm, trasferirsi addirittura di nazione. E l'approccio, invece, uhm, con le persone com'è stato? Nel senso, sicuramente, uhm, quando una persona decide di trasferirsi definitivamente deve cominciare a conoscere il luogo, le persone, come si vive e l'approccio in quel caso com'è stato?
Mhmm. Guarda, ehm, la prima difficoltà era la comunicazione perché devo ammettere che, ehm, di s in spagnolo io sapevo le tipiche parole che si cantano nei balli di gruppo, che si fanno ai matrimoni, quindi arrivava co no, <laughs> e con quelle, ovviamente, po non potevo esprimermi e quindi il primo step è stato, uhm, cercare subito, uhm, l’aiuto anche degli interlocutori. Devo di l i nostri cugini spagnoli hanno in comune, con noi italiani, questa prerogativa di essere persone veramente disponibili.
<chuckles> certo! <chuckles> Mh-mh. Vero. Veriss
E e si prestano a capirti s cercano, si sforzano, anche se tu gli stai dicendo una cosa che ehm, si dice tanto che lo spagnolo e l'italiano sono, uhm, gemelli, sono le stessa lin non è vero non è vero, io lo so bene perché <chuckles> io io bene che ho dovuto studiare capire. Ehm, quindi l'impatto con le persone, se devo dirti, è stato meraviglioso, forse è quello forse hai colto il punto, forse è quello che mi ha fatto sentire che dovevo cambiare il mio stile di vita, perché lì le persone erano completamente rilassate. Cosa che in italia, mhmm, veramente difficile, no? <chuckles>
Mh-mh. Oh! E Assolutamente. Pienamente d'accordo. E, ehm, mhmm, parliamo per un attimo magari, solamente, giusto per capire il contesto, uhm, la burocrazia come l'hai trovata, nel trasferirti? È stato semplice? È stata un'ulteriore sfida?
E Mh, quello è stato una sfida notevole, ehm, una volta eh pe perché considera, uhm, tu devi immediatamente fare, ehm, certi, ehm, tramiti burocratici, perché comunque, sì, da turista puoi affittare temporaneamente un appartamento ma, ehm, cosa fai senza un'auto, no, cosa fai senza un contratto di affitto, s uhm, duraturo, a lungo termine, e prima di tutto devi fare un'iscrizione, ehm, per la u la l'assegnazione di un codice identificativo unico degli stranieri, che si chiama NIE e quello lo devi fare presso la comisaría de policía, no, ehm, e lì non c'è traduttore che valga, non c'è nessuno. Devi parlare la loro lingua <giggles> e quindi è stata una bella sfida, sì, perché già guarda ti dico un aneddoto, mhmm, ho dovuto ricompilare tutto il modulo, che erano varie e varie pagine, perché in una casella dove dovevo marcare, uhm, segnare se ero H o M, io ho ho segnato H, pensando hembra, e invece <chuckles> dovevo segna era hombre <chuckles> e invece dovevo segnare, M, che era mujer, donna, quindi per farti capire cioè, è stato abbastanza difficile, sì. Però dall'altra parte d scusami, dall'altra parte una grandissima soddisfazione, nel render conto che riesci a fare tante cose così complesse da sola, capisci cosa voglio dire?
Okay. Ovviamente. Mh-mh. Chiaro, chiaro. Mh-mh. <chuckles> <chuckles> <chuckles> E a livell No, no, scusa tu. Certo. De Verissimo, verissimo, è una grandissima soddisfazione girarti, voltarti e dire: "Ci sono riuscita da sola".
Esatto. <chuckles>
Non ho avuto bisogno di nessuno, perché io da sola
Beh, bisogno ne avevo, <chuckles> a dire la verità. <laughs>
Però, sei stata secondo me bravissima nel nel riuscirci. All'inizio della chiacchierata, mi hai parlato di questo tuo stato di salute che ti ha portata a, uhm, a decidere di ehm, nel momento in cui ti sei trasferita, la tua salute com'è andata?
<chuckles> Sì. Guarda, vedi le le cose non so, a volte, uhm, accadono diciamo noi diciamo per casualità, però n credo che ci sia sempre una ragione dominante perché accadono certe cose, no, ehm, ti dico che pe in quel caso io arrivai lì che potevo m mangiare, detto dalla nutrizionista in Italia che mi seguiva, solo pasta, pane, la mela, le melanzane e le zucchine, punto. Questo era la mia alimentazione. E io, uhm, soffrivo perché io sono amante dei pomodori, li mangio 2 volte al giorno. Mi piace molto la frutta e la verdura, pane e pasta lo mangio poco tendenzialmente, per me più importante è carne e pesce, quindi immagina la difficoltà fisica con cui ero arrivata lì, ero anche devo dire particolarmente debilitata perché ero molto, molto magra, okay ehm, <smacks lips> in un, uhm, momento in cui io ero nel supermercato, dove anche lì grande difficoltà perché n sì, a parte dove ci sono le immagini che stai che sai che stai comprando i pistacchi, per il resto quando c'è scritto <chuckles> ehm, devi andare un po' a sentimento, perché devi capire quello che interpretare, quindi con Google Traduttore riscrivi quello che c'è scritto, vedi che cos'è vabbè. Conosco lì una signora, che poi divenne la mia nutrizionista spagnola
Mh-mh. Assolutamente. Mh-mh. Okay. Vero. Assolutamente. Mh-mh. Mah, ma pensa te.
Tra l'altro, lei aveva un approccio molto naturale e, ehm, evitava tutte le cose che erano, diciamo, ehm, gli aiuti chimici, farmacologici, no, a questi problemi de e lei in nell'arco di 1 anno, mi ha salvato letteralmente, perché io ho potuto ricominciare a mangiare tutto. E lei è riuscita a capire che in realtà quello che io avevo avuto come un risultato di, ehm, allergia a tutto, perché nei test ero risultata allergica a tutto, dovevo lavarmi già con l'acqua che si compra in farmacia per farti capire
Okay. Mh-mh. Okay.
e d quindi, sia da contatto che alimentare, lei aveva capito che in realtà era un'allergia al nichel, che era a un livello estremo, che aveva amplificato nel mio organismo le tossine, tanto da rendermi allergica a tutto. E lei mi ha curato letteralmente, ha trovato mi ha salvato, questo è la parola è la parola giusta.
Incredibile. Incredibile. Perché era il luogo dove ti dovevi trovare. Dovevi trovarti in quel luogo, in quel momento, io
Mh. Guarda mi è venuto un brivido, ora, come l'hai detto, sai?
Ne sono convinta, ne sono assolutamente convinta. Eh
Sì. A volte mi chiedo che ne sarebbe stato di me, se non fosse andata alle Isole Canarie? Capisci?
Tipo uno sliding doors?
Esatto, esatto bella immagine.
Tipo uno sliding doors.
Bella immagine.
Vedere sarebbe bello vedere la ramificazione di quello che potrebbe esser che es che sarebbe potuto essere stato, uhm, nel prendere decisioni diverse. Un po' come il film.
Mh, io tante volte l'ho pensata a questa no, nel nell'arco della mia vita, <inhales> e ho ho appreso anche una cosa, mhmm, dalle esperienze che ho avuto mie e delle mie persone care, <inhales> che spesso e volentieri, uhm, stiamo lì rimuginando su, uhm, le scelte che abbiamo fatto <inhales> però ignoriamo anche quanti altri problemi abbiamo schivato con quelle scelte più o meno nefaste che abbiamo fatto capisci cosa voglio dire no? <laughs>
Assolutamente. Assolutamente, assolutamente. E rimanendo nell'ambito della scelta che hai fatto, nella decisione che hai preso di di trasferirti, sfida notevole tra l'altro, ehm, la tua famiglia come ha l'ha vissuto questo trasferimento uhm, il r tornavi tu ogni tanto, ti raggiungevano loro?
<breath> Mh. <smacks lips> Eh. <inhales> Questo è stato un problema! Ti dirò, perché mhmm, ehm, purtroppo nel 2009 era venuta a mancare la mia mamma, quindi io un po' per istinto spont in maniera spontanea mi ero sostituita a lei. <inhales> Okay, perché comunque, eh, quando viene a mancare la mamma, eh, c'è un vuoto come un Grand Canyon, no? <inhales> E quindi io ho, uhm, diciamo cercavo perché comunque io non mi son sempre chiesta anche poi come facesse lei a occuparsi di così tante cose, perché io mi sentivo in difficoltà e ne facevo la metà di quello che faceva lei no? Però, eh, il fatto di essermi allontanata, forse anche quello mi ha aiutato un po' a scaricare le responsabilità, perché comunque in casa siamo, uhm, 3 figlie no, però mi occupavo di tutto io. Ehm, e mio padre, diciamo quello che ha somatizzato di più la mia il mio allontanamento, anche perché lui non può viaggiare, perché ha avuto delle operazioni per ernie e quindi però compensavo uhm, tornando io. Sì quello sì. Tornavo spesso e volentieri, uhm, anche perché, <chuckles> <inhales> ehm, devi sapere che io ho ho la fortuna di i miei genitori mi hanno regalato una sorella meravigliosa, con cui siamo da sempre molto unite sin da piccole, ehm, per me è impensabile non vederla alm almeno una volta ogni paio di mesi no, almeno un paio di giorni, quindi compensavo io, però anche lei veniva da me spesso e volentieri quello sì.
Mh. Okay. Chiaro. Mh-mh. Okay. Ah-ah. Okay. Mh. Ah, ma quello è importante. Io credo che il supporto, ehm, delle persone che amiamo, io credo che sia la cosa importante quando si decide di di trasformare di trasformare quella che è la la propria vita, perché poi, ehm, la tua è stata una vera e propria trasformazione.
Esatto. Sì, sì.
Che ricordo mantieni s mhmm, sempre che tu non sia ancora alle isole Canarie, ma che ricordo mantieni di quel di quei momenti?
Allora devo dire che io ho, uhm, mhmm, fino a una a un anno fa, ho vissuto alle isole Canarie ed è stato un una meravigliosa parentesi della mia vita. Ho conosciuto così tante persone che provenivano da tutte le parti del mondo. Ho aperto molto la mente grazie a loro perché, vuoi o non vuoi anche noi che s pensiamo di essere persone sane, che empatiche, che pensiamo che facciamo autoanalisi, che abbiamo <chuckles> chiesto aiuto a professionisti per risolvere questioni psicologiche, che leggiamo comunque, uhm, abbiamo dei pregiudizi. È così.
Mh-mh. Certo.
Ehm, siamo <clears throat> un po' diciamo, come devo dire, mhmm, contaminati no, dal contesto sociale in cui cresciamo, uhm, e quindi, ehm, quell'esperienza mi ha ca mi ha permesso di capire tanto sai? Di <clears throat> di non essere così limitata a il a quadratino in cui sono cresciuta, di vedere altri modi di vivere, altri modi di concepire anche una relazione d'amore. Se tu, uhm, sei abituata agli schemi italiani
Assolut Vero. Ti ha aiutata ad aprir la mente.
Non ho capito scusami.
Eh, ti ha aiutato tantissimo ad aprir la mente.
Esatto sì. Sì, ma anche a mettere in dubbio quelle cose che per me erano ovvie, sicure uhm, leggi int uhm, int intoccabili no, della vita. Cose che al giorno d'oggi continuo grazie, sempre a questa esperienza, continuo anche a rendermi conto che molte volte, ehm, anche parlando con le amicizie o mi rendo conto che, mhmm, sono più flessibile rispetto a prima, sì sono più aperta, sono più, uhm, libera mentalmente. Per me è stato un grandissimo regalo. Una sfida enorme, però ha mi dato tanto effettivamente sì.
Certo. Mh-mh. Ti ha aiutato a vedere il mondo sotto occhi nuovi. Ma è questo secondo me che le sfide dovrebbero fare. Un'ultima domanda
Mh.
consiglieresti a una persona di vivere un'esperienza del genere?
Decisamente sì. Sì f bisogna farlo senza pensarci troppo. Buttarsi e tanto c'è sempre modo di tornare indietro. Guarda ti ringrazio davvero tanto per tutto il tempo che abbiamo passato insieme. È stato un piacere.
Mh-mh. Ma figurati è stata una chiacchierata bellissima da affrontare e sono io che ringrazio assolutamente te per tutto quello che hai avuto voglia di raccontarmi.